Oke ya, kalau misalnya iya memang ya Kak ya kalau langsung ditarik banyak kan pasti capek banget. Nahm Kakak bisa nih pecah tugasnya jadi kecil-kecil aja, misalnya kayak, eee, mulai dengan pake, eee, 2 m dua dua menit start, misalnya kayak gini, eee, Kakak buka dokumen, Kakak tulis judulnya apa aja kalau memang itu, eee, bentuknya, eee, apa ya, dokumen ya Kak ya. Terus kalau misalnya Kakak merasa itu kok tugasnya besar ya kayak misalnya tadi harus survei banyak toko misalnya tadi ya, survei banyak toko dengan dua belas dua belas ya, dua belas, nah Kakak bisa tuh, eee, misalnya dalam sat 5 hari misalnya dalam Kakak gak papa kok itu 5 hari selesai itu gak papa, tapi dari 12 itu coba Kakak pecah-pecah misalnya, oh, eee, toko cabang A sama toko cabang B harus selesai dalam waktu 1 hari misalnya kayak gitu, ya jadi dipecah dipecah sedikit-sedikit aja jangan langsung, eee, pada hari itu Kakak, misalnya tadi Kakak karena Kakak mengajukan, eee, 2 hari selesai, terus dari 2 hari itu Kakak kejer semua, gak harus sih Kak tapi Kakak bisa pecah-pecah aja, pecah-pecah gak papa yang penting kan tadi ya mengurangi, eee, Kakak untuk menunda nah berarti Kakak pecah dari 12 toko itu, Kakak pecah misalnya mau berapa toko nih dalam, eee, 1 hari Kakak, eee, apa ya nam mau mau ini, me mensurvei misalnya 3 toko dalam waktu, eee, 1 hari misalnya, nah itu kan enggak apa-apa. Jadi Kakak nggak akan merasakan bahwa, oh tiba-tiba selesai aja gitu loh, selesai aja itu tugasnya mungkin bisa membantu seperti itu Kak, gimana kalau kayak gitu, Kak?
Ya, heeh. Mhm, betul. Dua belas, iya. 1 hari, oh ya gitu. Harus ya? Ah bener, iya iya. Keberatan ya heeh. Iya iya. Iya. Iya, eee, hal itu pernah aku coba tapi memang jarang sih, aku lebih sering borongan dari dulu ya, lebih sering borongan, lebih sering borongan tapi bukan borongan di awal, borongan di akhir jadi ketika udah kepepet, tapi benar sih cara pertama sama ke-2 oke, cara pertama untuk memicu adrenalin aku sendiri gitu ya dengan memendekkan deadline-nya seolah-olah memang hanya diberi 1/2 hari tapi secara realnya tetap dikerjakan step-by-step di apa, dari jumlah yang besar diperkecil lagi gitu sesuai dengan kemampuan gitu ya Kak? Supaya aku nggak kecapean dan kelelahan sendiri karena terlalu bernafsu mengerjakan tugas gitu ya Kak maksudnya ya?
Oke. Iya.